<chuckles> Kalo Chevening itu kan 2 tahun ya, kita harus kembali mengabdi memberikan apa yang sudah kita dapatkan kepada masyarakat. Nah, kalo
2 tahun itu maksudnya, eee, harus balik 2 tahun dulu atau gimana? Oh, oke. Terus setelah 2 tahun boleh lag balik lagi ke sana?
Iya. Jadi setelah Iya, boleh. Setelah lulus tuh, nanti 2 tahun kita mengabdi nih, istilahnya seperti itu ya, memberikan apa yang sudah kita dapatkan di universitas tersebut, untuk dibagikan kepada masyarakat, untuk membuat perubahanlah dari di negara kita. Kalau LPDP, kalau nggak salah sekitar 4 tahun.
Mmm. Uh, lebih lama lagi ya, LPDP, ya.
Kalau nggak salah ya iya, betul jadi LPDP tuh di peringkat ke-3 menurut aku, yang harus aku prioritaskan memang Erasmus atau Chevening itu.
Oke. Eee, berarti ada 3 beasiswa incaran Kakak, terus juga tadi Kakak mempersiapkan IELTS juga ya.
Iya.
Kalau boleh cerita nih, Kak, selama 2 minggu Kakak, eee, mempersiapkan soal beasiswa dan keinginan Kakak untuk bisa kuliah di luar negeri, eee, hal yang paling menyita waktu atau mungkin, mmm, membuat Kakak kerepotan, di bagian yang mana tuh, Kak?
Kita kan harus minta surat rekomendasi ya, Kak. Jadi yang paling merepotkan itu ya. Legalisir ijazah, kemudian minta surat rekomendasi iya betul, syarat-syarat administratif yang melibatkan kampus ya, karena kan harus bolak-balik ke kampus nih, sedangkan jadwal itu bener-bener padat sekali, gitu ya. Nah, itu sih yang membuat aku kerepotan. Bahkan belum bisa aku siapkan sampai hari ini karena memang belum ketemu waktu yang pas.
Kek gimana tuh? Oh, administratif ya. Oh, jarak, eee, dari tempat tinggal Kakak ke kampus apakah beda kota atau masih satu kota, Kak?
Beda kota, tetanggaan gitu. Mhm, jadi aku memang iya.
Wah, y itu leh perlu waktu sih untuk itu ya, ngurus semuanya.
Betul.